Ơ, xin ơ, xin chào bạn. Ờm, mình, ờ, dạo này á, kiểu như là, ờ, mỗi buổi sáng á, mình thấy có, ưm, ừm, tức là mỗi buổi sáng mình chỉ là có diễn ra bình thường thôi, không có cái hoạt động gì nó, gọi là, nó đặc sắc. Mà ừm, ừm, thì hôm trước là một người bạn mình á, tự nhiên hỏi mình cái là mình có thói quen buổi sáng như thế nào. Thì mình thấy nó cũng hông có gì để trả lời. Thế hông biết là hôm nay bạn có thể chia sẻ cho mình cái thói quen buổi sáng của bạn được hông?
Chào bạn nhá! À, vậy hả? À, thực ra thì buổi sáng của mình nó cũng nó cũng khá là bình thường thôi. Không biết là mọi người có giống mình không, nhưng mà tại vì là buổi sáng thì mình còn có ờ, thường là mình sẽ dậy vào khoảng tầm lúc, ơ, 6:30 sáng ấy, để mình có thể là có nhiều cái thời gian để mình chuẩn bị cho cái buổi sáng. Do là 8:00 là mình đã vô làm rồi nên là mình sẽ cần phải dậy sớm hơn một chút xíu so với mọi người á. Thì ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ờ, nhưng mà vậy thì cái cái khoảng cách của nhà bạn đến công ty nó có xa quá hông mà bạn phải dậy sớm như vậy?
À, khoảng khoảng cách từ nhà mình tới công ty thì mình đi khoảng tầm 20 phút á, nếu mà không kẹt xe. À, nên là thông thường là mình sẽ phải đi khá là sớm để mà trừ hao cái về cái vấn đề kẹt xe, đôi khi là mình tới công ty có thể, ờ, sớm chút xíu cũng OK hơn.
Ừm. Ừm. Ừm. Vậy Ờ, như bạn nói là bạn dậy s ơ, dậy sớm là vào lúc tầm 6:00, đúng hông?
Ừm, 6:00, ờm, tùy á, nhưng mà thông thường thì mình, ờ, dậy vào khoảng tầm 6:30 thôi à. 6:00 thì thật ra nó cũng hơi sớm ấy, ờ, <chuckles> mình cũng hơi khó để có thể dậy vào khoảng thời gian đó. Ơ, buổi sáng thì mình thường là mình sẽ dậy, ờ, vào lúc 6:30, sau đó thì mình sẽ cắm cơm, mình sẽ tranh thủ là mình sẽ cắm cơm trước. Xong rồi tại vì buổi sáng là mình có chuẩn bị đồ ăn x để mà mình ăn trưa ấy, nên là mình sẽ tranh thủ vào buổi sáng luôn.
À. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ờ, vậy thì bạn chuẩn bị thời gian, n cho cái, ơ, cho cái bữa ăn đó thì là mất lâu hông? Mình thấy là chắc cũng tầm 15, mươi lăm, ưm, 5, 10, 15 phút thôi, đúng hông?
Ừm. Thật ra thì nó cũng, ơ, trong vòng khoảng tầm 30 phút đổ lại thôi, do là mình kết hợp giữa các routine với nhau ấy, giữa các cái các hoạt động chậm buổi trong buổi sáng của mình. Thì ví dụ như là đồ ăn sáng á, thì buổi tối là mình đã có chuẩn bị trước rồi, những cái món đồ ăn như là đồ ăn, a, mặn nè thì mình sẽ chuẩn bị vào buổi tối mình bỏ tủ lạnh hết. Thì sáng dậy là thường là mình sẽ ưu tiên là mình sẽ, à, đi cắm một cái nồi cơm trước này, sau đó là mình sẽ đặt cái nồi đồ ăn, những cái đồ ăn mặn lên bếp mình hâm lại. Thì trong khoảng thời gian đó thì mình sẽ tranh thủ là mình đi vệ sinh cá nhân, sau đó thì nó mất đâu đó khoảng tầm 15 phút thôi à, thì mình sẽ quay trở lại cái bếp của mình để mình có thể chuẩn bị tiếp đồ ăn. Thì lúc đó thì cái đồ ăn mình hâm thì nó có thể là nó đã xong rồi thì mình sẽ chuyển qua những cái món như là canh này hoặc là những cái món xào. Đó, thì nó hừm, ừm, ừm.
Ồ. À. Ờ. Ừm. Ừm. Ừm. À. Ờ. Rồi. Nghe vậy thì tiện quá ha. Ờ, nhưng mà, kiểu như, l mình thấy là bạn bạn vừa mới nhắc là protein hả, phải hông? Tức là cái cái, ơ, ưm, cái cái cái về cái dinh dưỡng của món ăn đó hả? Mình thấy là bạn cũng khá là chăm chút về cái dinh dưỡng của món ăn, đúng hông? Vậy thì bạn có phải là một người thích tập thể dục hông? Vậy những cái buổi sáng, những buổi sáng bình thường ấy, kiểu như, là, ờ, những ngày đi làm ra trừ những ngày đi làm ra, những ngày nghỉ á, thì những buổi sáng đó thì bạn có hay hay tập thể dục buổi sáng hông?
Ừm. Ừm. À. Có nha. Lúc, ờ, lúc trước á nha, thì mình cũng khá là lười vận động thực sự luôn ấy. Nói ra thì hơi ngại á, à, nhưng mà mình khá là làm biếng, thông thường là cuối tuần là mình toàn ngủ nướng không à. Nhưng mà sau này thì mình cũng, ừm, ưu tiên về cái vấn đề sức khỏe của mình hơn nên là mình cũng có những cái sự cải thiện nhất định về cái buổi sáng. Ví dụ như trong tuần á, thì mình không thể nào mình tập thể dục quá nhiều, thì mình có thể là dành khoảng tầm 10 đến 15 phút thì mình sẽ tập những cái bài tập thể dục đơn giản hoặc là mình sẽ đi bộ ở mình sẽ đi xuống cầu thang dưới nhà á, mình, à, làm những cái động tác cơ bản thôi để n nó giúp cho bản thân mình có thể là kích thích một cái sự tỉnh táo cho bản thân mình được tỉnh táo hơn, có nhiều năng lượng hơn. Còn vào cuối tuần thì mình sẽ ưu tiên những cái hoạt động thể thao như là mình có đi chơi cầu lông với bạn bè của mình nà. Đó, thì buổi sáng đúng rồi, mình sẽ đi vào buổi sáng. Tại vì gần nhà mình á, thì nó sẽ có một cái công viên, thế nên là buổi sáng ừm, buổi sáng thì mình có thể ra đó là mình chạy bộ nè hoặc là mình đánh cầu lông luôn, ví dụ như khi nào mà gió to quá thì mình có thể thuê sân nhưng mà thường thì mình sẽ ưu tiên là ở gần nhà mình cho nó tiện á.
Ừm. Ừm. Ờ. Đúng rồi. Chính xác. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À, là chơi buổi sáng luôn? Ừm. À, tiện quá ta! Ờ. Ừm. Ừm. Đúng rồi, tiện lợi hơn. Nhưng mình thấy là, ờ, nếu nếu mà như vậy thì quá là tiện lợi rồi mà buổi sáng lại đi đi ra ngoài ngoài ngoài sân ngoài ngoài công viên ở gần nhà thì, à, đánh cầu lông như vậy thì bạn có hay đi đánh với bạn bè hay là đi đánh với gia đình hơn, người trong trong gia đình?
Ờ, mình thì có nha, thì mình thì sẽ có bạn bè của mình thì khá là thích đánh cầu lông nên là thông thường á, là tụi mình sẽ hẹn nhau đánh cầu lông vào buổi sáng cuối tuần, tại vì là nếu mà đánh vào những cái buổi tầm trưa hoặc chiều thì nó sẽ hơi nắng ấy. Thì nhiều nhiều khi là mình đi ra ngoài đường, cho dù là mình đánh ngoài sân đi, mình có book sân ở trong nhà thì nó cũng cái cái khoảng thời gian mà mình di chuyển nó cũng khá là nắng, nó cũng ảnh hưởng một cái phần sức khỏe của mình ấy. Nên là tụi mình thường á, là sẽ ưu tiên vào buổi sáng sớm. Vào buổi sáng thì cái không khí nó rất là trong lành, đó, thì nó sẽ giúp cho bản thân mình là được khỏe khoắn hơn này. Từ ngày mình tập thể dục vào buổi sáng thì mình cảm thấy là cái sức khỏe của mình nó được cải thiện rõ rệt luôn ấy.
Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng đấy. Ừm. Cũng đúng. Ừm, đúng rồi. Sáng sớm thì mình, ờ, mình hít được, ờ, không khí nó trong lành hơn so với những buổi khác trong ngày, đúng hông? Vậy thì, ờm, có bao giờ bạn c đi ăn sáng hay là bạn đọc báo chill chill hay là đến những quán cà phê vào buổi sáng để thưởng thức cái cái cái, ơ, cái ánh, ơ, bình minh lên hông? <sniffs>
Ừm. Ừm, thực ra thì mình cũng khá bận ấy, nên là buổi sáng thì mình cũng tiết kiệm thời gian thôi, mình không có thời gian để mà mình đi cà phê đâu. Ờ, mình thì sẽ có một cái thói quen đấy là vào buổi tối thì mình sẽ pha cà phê trước, sau đó thì buổi sáng thì mình sẽ pha trực tiếp ở nhà luôn rồi mình bỏ vào bình giữ nhiệt rồi tới công ty thì mình uống thôi. Còn đồ ăn sáng á thì cũng như vậy luôn, ờ, mình sẽ ưu tiên những cái món đồ ăn healthy ngũ cốc này, sữa chua này, yến mạch nè, đó, mình sẽ chuẩn bị sẵn luôn. Và buổi sáng thì mình sẽ lên công ty và mình ăn trực tiếp ở trên đó luôn. Ừm, lâu lâu á, thì cuối tuần thì mình cũng có đi ăn sáng ở ngoài nhưng mà nó cũng không thường xuyên lắm.
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ờ, thì ra vậy hả? Ơ, rồi. Ừm. Ờ, mình hiểu rồi. Vậy thì Ừm, ừm, vậy thì, ờ, ý là mình mình hỏi là, kiểu, đó là những ngày thường bạn thì khá là bận rộn, đúng hông? Mình nghe mình có thể hiểu được. Vậy thì, à, những ngày nghỉ thì sao? Những ngày nghỉ hoặc là những ngày cuối tuần đó bạn có thích ra quán cà phê hông, hay là bạn thích hẹn bạn bè đi ăn bên ngoài vào buổi sáng chẳng hạn?
Ừm. Ờ, thường á nha, thì mình sẽ hẹn bạn bè của mình là đi đánh cầu lông buổi sáng. Thì, à, tụi mình sau khi mà đánh xong thì tụi mình có thể là đi ăn sáng. Ừm, nhưng mà cái cái lịch trình thì nó cũng không được cố định ấy, do là sau khi mà đánh cầu lông xong thì bạn bè của mình hoặc là bản thân mình cũng sẽ có những cái lịch trình khác nên là nó cũng chỉ là thỉnh thoảng thôi, thì cái đó nó cũng, ờ, thay đổi linh hoạt, có hôm thì tụi mình sẽ hẹn nhau đi cà phê này, rồi có khi là hẹn nhau đi ăn sáng. Nhưng mà thường á nha, nếu như đã hẹn nhau đi cà phê rồi thì chắc chắn là sẽ sáng hôm đó sẽ không đi cầu lông, tại vì là đối với mình thì khi mà mình đi ăn sáng thì mình có thể là, ừm, ừm, đơn giản thôi được, nhưng mà nếu mà mình đi cà phê á là mình cần phải chỉn chu. À, mà nếu mà đi đánh cầu lông về thì chắc chắn là không thể chỉn chu được rồi. À, nên là mình sẽ
Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, mình có huống thể hiểu được. Ừm. No quá, đúng hông? Ừm. Đúng rồi. Ủa, nhưng mà, ưm, ưm, nhưng mà s mình thấy là, kiểu, nhiều người họ đi cà phê họ chỉ mặc quần đùi hay là, kiểu, mặc áo cộc họ ra họ ngồi cà phê cũng được mà.
Ừm, tại vì mình thấy ấy là sau khi mà mình vận động thể dục thể thao á, thì mình cơ thể mình sẽ ra mồ hôi thì nó khá là không thoải mái để mà mình tới những cái quán cà phê á, mặc dù là cho dù là quán cà phê ngoài lề đường nhưng mà mình cảm giác là, ừm, nó cũng không được thoải mái lắm. À, thành ra là nếu như mà mình đã hẹn bạn bè đi cà phê rồi thì tụi mình sẽ chuẩn bị cái buổi sáng cuối tuần ngày hôm đó là sẽ đi cà phê thôi.
Ờ. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm, kê. Ờ, là nó không phù hợp, đúng hông? Rồi vậy thì, à, nếu như mà không, ừm, không không đi cà phê như vậy thì ngoài ngoài tập thể dục ra thì có cái ơ, kiểu như, là thí dụ bên đàn bạn đi, ơ, đi đi đi kiểu, nó là đi chơi đi chơi xa đi, đi chơi xa hoặc là đi, ờm hoặc như như trong Nam tụi mình á, tụi mình sẽ đến Đà Lạt và tụi mình ngắm bình minh hoàng hôn vào cái buổi sáng, thì tức là ở thành phố mình sẽ hiếm khi nào có được cái cái khoảnh khắc đó. Vậy thì bạn có thích cái khoảnh khắc đó vào buổi sáng hông? Và cơ bản bạn có cái thói quen mà bạn, ờ, ngắm cái bình minh, ánh bình minh đó hông?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. À, à. Ừm. Có một sự thật là mình là người Đà Lạt đấy. Ờ, chắc là bạn nghe mình là giọng Bắc nên là bạn nghĩ là mình không ở ngoài Bắc, đúng không? Nhưng mà thật ra hông phải mình là quê mình ở Đà Lạt. Thì đối với mình cái không khí vào buổi sáng đón ánh bình minh ở Đà Lạt hoặc là buổi sáng đón bình minh đó là một cái không khí nó rất là, ờ, trong lành và mình thấy là hầu như là mọi người ai cũng thích nha. Ờ, thì thực ra á, là mình cũng thích cái điều đó, nhưng mà bởi vì là đôi khi á, bản thân mình thì trong tuần mình cũng khá là bận rộn rồi nè, rồi cuối tuần thì mình cũng cũng không phải là tuần nào mình cũng rập khuôn là mình sẽ đi tập thể dục hay là mình có hẹn bạn bè. Nó sẽ có những cái ngày mà mình sẽ, kiểu, giống như là mình sẽ buông thả bản thân ấy, thì mình có thể là ngủ nướng này hoặc là mình nói chung là mình sẽ không bước ra khỏi nhà luôn. Còn nếu mà để nói là đón ánh bình minh thì chia sẻ với bạn thật sự luôn, ờ, mình hơi lười ấy nên là mình cũng mình cũng khá là khó để mà mình có thể là thức dậy sớm để ngồi chờ ánh bình minh được. Ừm, cái đó là sự thật luôn ấy.
Ừm. Ờ. Vậy luôn. Ừm. Ừm. Đúng rồi đó. Ờ. Ừm. <chuckles> Lười. Ừm. Ờ. Nhưng mà mình thấy là, kiểu, à ờm, tức là mình cũng thuộc dạng lười đấy, nghĩa là, ư, đôi khi mình thức vào buổi sáng, th thức tức là dậy sớm vào buổi sáng thì mình sẽ thấy cái cái hương vị, cái mùi vị buổi sáng nó rất là khác so với những buổi khác trong ngày và mình thấy ừm, bạn thấy sao về cái chuyện đó?
Ừm. Chính xác nha. Phải, ừm. Mình cảm thấy là vào buổi sáng á, nó là một cái không khí nó rất là khó diễn tả luôn, đặc biệt là nếu như mà bạn có cơ bạn có thời gian mà bạn đi bộ vào công những cái công viên vào buổi sáng ấy, bạn sẽ cảm nhận được cái không khí nó rất là trong lành, tại vì tụi mình đều là những người mà đang sinh sống ở thành phố, thì bạn thấy được là cái không khí ở thành phố á, nó khá là ngột ngạt. Ừ, thì vào những cái buổi sáng mà mình có nhiều thời gian để mà mình có thể là đi bộ thư giãn ở trong công viên đó có nhiều cây xanh này, thì nó sẽ cho bản thân mình có một cái cảm giác nó được giống như được, ờm, được, ừm, kiểu, chữa lành luôn á. Mình cảm thấy là mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng luôn. Nên là thật ra mình khá là thích những cái không khí vào sáng sớm, chỉ là đôi khi thì bản thân mình cũng không có được cái độ siêng năng để mà có thể là sáng nào mình cũng đi ra ngoài công viên sớm được như vậy á. Ờ, mình nghĩ là tương lai thì mình sẽ cố gắng làm sao đấy để mà có, ừm, đủ cái động lực á, để mà dậy sớm hơn một chút xíu, dành thời gian ra ngoài đó tại vì mình có một cái ưu thế đó là mình khá là gần công viên. Thì mình nghĩ cái đó là cái rất là tốt đối với mình luôn ấy.
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Chính xác. Ừm. Hoà mình vào thiên nhiên nữa. Ừm, đúng rồi. Đúng rồi. Ừm hứm. Ừm. Đúng rồi. Chính xác luôn. Mình thấy, ờm, làm, kiểu như, mọi người mà ở gần công viên á, họ sẽ hay ra thông công viên vào buổi sáng để họ tập lắm. Như người người ở xa công viên như mình á, nó là một cái cái điều rất là nó bất lợi. Thực ra buổi sáng mà muốn muốn có thể là đi đi ra công viên thì cũng, ơ, khá là xa ha? Thì cái khoảng cách nó cũng là một vấn đề. Vậy thì, ờm
Ưm, ừm. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Chính xác. Đúng rồi đó.
vậy thì như, kiểu như là, mùng nếu như mào nó là những ngày bình thường đi còn mà thí dụ có hôm nào bạn dậy quá sớm hông? Bạn đi làm mà dậy quá sớm vào bạn thấy cái cảnh quan và cái, a, cái cái ừm, những cái, ơ tức là con người trên đi đi đường á, đi đường lên trên trên công lên công việc của bạn nó thì nó sẽ vắng hơn, đúng hông? Bạn thấy cảnh quan nó như thế nào và không khí nó như thế nào?
Ừm. Có nha. Ờ, mình thực ra là vào những cái ngày mà mình ờ, công ty mình mà có phát sinh những cái công việc mà cần phải đi làm sớm hơn so với bình thường ấy, thì mình có một cái đấy là mình được đi trên đường mà cái không khí của mình sẽ không có phải kẹt xe nữa. Thực sự là không biết bạn sao nhưng mà mình mình cảm thấy là khá là mệt mỏi khi mà mỗi lần mà mình bị kẹt xe nè, rồi đèn đỏ này, rồi tiếng động cơ xe máy rồi chưa kể là và cái tầm mà mình tụi mình đi làm nó rơi vào khoảng tầm 7:30 là nắng nó cũng đã lên rồi, nó khá là khó chịu á. Nên là nếu như hôm nào mà mình được đi làm sớm hơn một chút xíu thì cái cảm giác nó cũng khá là hay ho ấy, nó khá là mát mẻ. Ừm, đúng rồi, rất là dễ chịu luôn á. Ừm, mình đi đường mà cái con đường của mình nó thông thoáng thì nó cũng s một phần nào đấy nó cũng giúp cho mình cái tinh thần buổi sáng ngày hôm đó mình làm việc được tốt hơn, so với việc là mình đi làm bị kẹt xe.
Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, dễ chịu hơn. Ừm. Ừm, phấn chấn hơn nhiều. Ừm, rồi vậy thì mình thấy là, ờm, đó là cũng một cái cái ý hay về cái, ưm, buổi sáng sớm của bạn ha. Vậy thì mình à, cảm ơn bạn đã chia sẻ về cái cái cái thói quen buổi sáng này của của bạn ha.
Ừm. Ờ, thật ra thì, ờ, mình cũng có những cái mà hồi nãy giờ mình chia sẻ với bạn ấy thì mình còn có một vài những cái mà mình, à, mình nghĩ là nó cũng hơi ngại để mình chia sẻ, nhưng chắc là mình cũng sẽ nói với bạn luôn ấy. Tại vì, à, bạn có thể thấy là mình ừ, ờ, mình có thể chia sẻ với bạn là buổi sáng mình dậy sớm nè mình làm những cái việc này việc kia. Nhưng mà thực ra là không phải lúc nào mình cũng thế nha, có đôi khi á, mình bị rơi vào một cái trạng thái là mình không biết tại sao mình cài báo thức nhưng mà mình không hề nghe thấy, và ngủ quên và mình sáng ngày hôm đó mình đã đi làm trễ. Trời ơi! Bạn không tưởng tượng được là cái cảm giác chắc là hay là có thể là bạn cũng giống mình á, đôi khi á tụi mình bị, ờm, đi làm trễ á, xong rồi cái cảm giác mà mình cái gì mình làm cũng gấp, gấp, gấp, gấp á, mà khi mà mình càng làm gấp á, là mình càng làm sai, là mình thường hay vụng về đổ bể cái này cái kia. Nó dẫn đến là một cái buổi sáng ngày hôm đó là mình tới công ty trong một cái trạng thái là tâm trạng cực kì tệ luôn á. Không biết là, ừm, mọi người thì có giống mình không nhưng mà mình như vậy á.
Ừm. Ừm. Ừm, bạn có thể nói luôn. Ừm. Ừm. Ờ. Rồi. Ừm. Rồi. Ừm, đúng rồi. Càng rối. Đúng rồi. Ừm, thật ra là mình thấy cái đó chuyện đó <coughs> nó cũng xảy ra khá là, ờ, phổ biến với mọi người, nhiều người họ cũng sẽ trải qua cái chuyện đó thôi. Ờ, nhưng mà, ừm, nếu như bạn, ừm, bạn bạn dậy sớm hơn thì bạn sẽ có một cái khoảng thời gian, có quỹ thời gian nó rất dài và bạn sẽ có thời gian bạn chuẩn bị nhiều hơn, đúng hông? Ờm, ừm.
Ừm. Chính xác luôn. Tại vì là thông thường đó nha, thì, à, nếu như mà mình có dậy sớm á, thì mình sẽ có cái khoảng thời gian để mà mình chuẩn bị cái cái nào nó cũng sẽ được, ờ, đầy đủ hơn này và mình sẽ có đủ cái sự bình tĩnh hơn ấy. Đôi khi mà mình chuẩn bị một cái món ăn vào buổi sáng thôi nó cũng sẽ OK, nó cũng sẽ tốt hơn so với lại cái việc là mình chuẩn bị một cái món ăn trong một cái trạng thái là gấp gáp. Và nếu như mà buổi sáng ngày hôm đó mình dậy trễ thậm chí là mình không chuẩn bị đồ ăn luôn, và thậm chí là có những hôm mình còn không kịp mua đồ ăn sáng và mình phải tới công ty trong một cái trạng thái là bụng đói meo, và một cái ngày làm việc tồi tệ vào buổi sáng như vậy là mình cảm giác là cái ngày hôm đó mình làm việc cực kì tệ luôn á.
Ừm. Ừm. Trời ơi! <clears throat> Ừm. Đúng rồi, nếu mà nếu mà cái cái cái cái buổi sáng mà nó tồi tệ như vậy thì ảnh hưởng đến, ơ, công việc rất là nhiều, đúng hông? Kể cả là những việc khác nữa chứ không phải là chỉ có công việc buổi, à, buổi s buổi trưa, buổi sáng đó không, có khi là về nhà buổi tối mình cũng vẫn thấy cái, ơ, khó chịu nữa. Nhưng mà mình cảm ơn cái ăn cái câu chuyện của của bạn đã chia sẻ nhé.
Đúng rồi đó. Chính xác luôn. Ừm, đúng rồi đó. Ừm, ờm, không cũng không có gì đâu. Nếu như mà bạn có những cái thắc mắc gì thêm thì bạn có thể hỏi mình sẽ sẵn lòng chia sẻ với bạn nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chào bạn.
Ô kê và tạm biệt bạn.